Na, da würde ich sagen ich meine, da hast du ja schon wieder mitgeliefert, dieses: „Ah, vielleicht ist für diese Person ja wichtig, dass da total viel Leute kommen.“ Da hast du ja schon wieder Gedanken, die du überhaupt gar nicht weißt. Das machst du dir ja nur in deinem kleinen Köpflein gerade zurecht, ne? Kann ja auch sein, dass die Person aus irgend 'nem Grund auch so 'n Di Dilemma hat und denkt: „Ah, ich will eigentlich gar nicht so viel Leute, aber ich muss alle fragen, jetzt frage ich alle.“ Und ist eigentlich total happy, wenn die Hälfte absagt, ne weißt du ja auch nicht. Das heißt, es ist ja alles totales guesswork und dann kannst du ja auch gleich sagen: „Ne du, mir passt es nicht.“ Ähm, und dann aber natürlich freundlich und höflich sein. Du kannst natürlich sehr freundlich sagen: „Boah, ganz herzlichen Dank für die Einladung“, weil es ist ja auch toll, eingeladen zu werden, ne? Da kannst du ja noch mal sagen also, auch für dich richtig fühlen: „Ist voll schön, dass ich eingeladen werde.“ Und dann kannst du natürlich sagen: „Es passt mir da leider nicht, ne?“ Du musst dich ja noch nicht mal verteidi oder musst ja keine keine White Lie da reinbringen. Kannst einfach sagen, es passt dir da leider zeitlich nicht. Ne? Und wenn die Person dann irgendwie anfängt nachzubohren, dann kannst du natürlich noch mal gucken. Aber natürlich, wenn du sagst: „Du, da passt's mir leider nicht, ähm, die Zeit ist schon vergeben oder ver verabrede wie sagt man, die Zeit ist schon ver verbaut. Da gibt's irgend 'n Wort für. Die Zeit ist schon ver verplant, genau. Ähm, aber ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das weiß ich wirklich total zu schätzen, ne? Da bist du höflich, respektvoll, zeigst deine Freude über diese Einladung und bleibst dir selber treu, weil es passt dir wirklich nichts. Die Zeit ist verplant mit dir selber. Ist ja vollkommen wurst mit was, aber die Zeit ist ja verplant mit etwas anderem und nicht mit denen. Also, und wenn es bedeutet, du sitzt alleine zu Hause aufm Sofa, dann ist die Zeit halt damit verplant.
Mhm. Ja, genau. Ja. Ja. Ja. Ja, genau. Mhm. Verplant, genau. Ja. Ja. Ja, okay. Das ist 'n. Aber das ist ne, das ist 'n guter Punkt eben, ne, weil ich das immer so gesehen habe, ja. Also, ich will schon ehrlich sein, ne, in der Kommunikation. Ich w will auch sagen: „Hey, ich ich würde am liebsten sagen, hey, ich habe keine Lust.“ Und mir wär's am liebsten, wenn wenn Menschen sich das gegenseitig sagen könnten, ohne dass der andere angefressen ist. Aber das ist in der Gesellschaft halt nicht so machbar, das ist klar. Aber
Dann ist doch das kannst du doch sagen. Du kannst sagen: „Mir ist gerade nicht nach Party oder so was. Ich habe gerade nicht so viel Lust auf Partys.“ Du musst also, wenn du sagst, in der Gesellschaft muss man sich auch sagen: „Ich habe keine Par Lust auf Party mit dir“, muss man noch mal gucken, ob das, ne ob du da hinwillst. Das kannst du natürlich üben, aber das macht natürlich die andere Person nicht unbedingt glücklich. Aber zu sagen: „Du, mir ist gerade überhaupt nicht nach Party“, ist doch auch 'ne war also, ist 'ne Möglichkeit, das zu sagen, absolut.
Ja. Ja. Ja. Ja. Mit dir. Genau. <chuckles>
Ne, ich würde nicht unbedingt ja, also, wenn's dir wenn dir das noch wichtig ist, dazu zu sagen, dann musst du richtig hart am Grenzen setzen arbeiten. Aber dann
Ja. Na ja, das das genau. Ja, das meinte ich halt eben mit ehrlich sein. Aber ich finde den Punkt, den du gesagt hast mit ähm, äh, zu sagen, die Zeit ist verplant und verplant ist sie ja auch wirklich mit mir selber, wie du gesagt hast und wenn ich nur auf der Couch sitze, ich glaube, das ist 'n guter Punkt, mit dem ich dann auch gut zurechtkommen kann. Danke dir auf jeden Fall.
Genau. Ja, herzlich gerne und dann viel Spaß bei den nächsten Partys.